मैं ना एक दुविधा में हूँ। दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि अ, मैं अ, एक तोहफ़ा ख़रीदूँ एक उपहार ख़रीदूँ मगर मुझे कौन-सा उपहार लेना चाहिए ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे मैं दुकान में जाता हूँ तो अ, जो गिफ्ट शॉप होते हैं वहाँ इतने सारे विकल्प मौजूद होते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे कौन-सा तोहफ़ा लेना चाहिए? कौन-सा नहीं? क्या ये सामने वाले को पसंद भी आएगा? या नहीं? इन चीज़ों से मुझे मेरा मेरी जो अ, दुविधा है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ़िर कभी जब मैं अ, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का रुख करता हूँ तो वहाँ भी स्थितियाँ कुछ ऐसी ही रहती हैं। जब मैं तोहफ़े के लिए स अ, वहाँ पर ढूँढता हूँ तो इतने सारे विकल्प मौजूद होते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे कौन-सा तोहफ़ा लेना चाहिए? कौन-सा ऐसा तोहफ़ा लूँ जो उस अगले इंसान को पसंद आए? और जिससे कहीं न कहीं मुझे भी संतुष्टि मिले और मैं सच कहूँ ना तो जो तोहफ़े मैंने अब तक देखे हैं चाहे वो गिफ्ट शॉप में हो या फ़िर ऑनलाइन वेब अ, शॉपिंग साइट्स पे वो तोहफ़े मुझे काफ़ी सामान्य लगे। अ, और एक होता है ना जो तोहफ़ा आपके दिल को छू जाए और एक नज़र में पसंद आ जाए तो कोई बात लगी नहीं। तो मुझे वो सही विचार नहीं मिल पा रहे हैं जिससे मैं एक उपयुक्त उपहार का चुनाव कर सकूँ और मैंने बहुत सोचा मगर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ क्या आप इसमें मेरी सहायता कर सकती हैं? कुछ अच्छे सुझाव दे सकती हैं कि कैसे मैं किसी के लिए सही अ, उप उपहार का चुनाव करूँ? जी।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके लिए आपको सही सुझाव दे पाऊँ। अ, जो आपने अपनी परेशानी बताई उम, ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसका हम कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकाल सकते हैं। अ, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके लिए आपको ऐसा समाधा दूँ अ, समाधान दूँ कि आपको अ, ज़्यादा परेशानी ना हो तोहफ़ा अ, चुनने में। उससे पहले मैं कुछ-कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी। अ, आपने जैसा बताया कि आप कई अ अ, विकल्प हैं, कहीं पे भी शॉपिंग मॉल में जाइए या फिर ऑनलाइन भी इतने सारे विकल्प हैं, तो आप नहीं समझ पाते हैं कि क्या लूँ मैं। और एक आपने सही बोला, पर्सनल टच भी देना बड़ा ज़रूरी होता है। किसी को तोहफ़ा दे रहे हो, बस एक कहने के लिए तो तोहफ़ा नहीं देता इंसान, कुछ अ, उसका कुछ म मतलब भी होता है। तो आपसे एक चीज़ जानना चाह रही थी, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आप अभी कोई अ, ब अ, उदाहरण ऐसा दें, जैसे किसी के लिए आप उपहार लेने में अ, परेशानी हो रही है, तो कौन है वो इंसान या क्या रिश्ता है उनसे आपका अ, जिससे कि मैं आपकी और अच्छी मदद कर पाऊँ ये जानकर।
जी अ, अगर मैं बताऊँ कि जिसके लिए फ़िलहाल मैं उपहार देने के बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरा एक मित्र है, और हम अ, आप कह सकते हैं कि हम अ, बहुत वक़्त से एक साथ हैं। जब हमने अ, 12th की पढ़ाई की थी और अपने अ, कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी की थी, तो हमने साथ में रहकर तैयारी की थी। तो हमने एक साथ बहुत सारा समय बिताया है, अच्छे वक़्त भी देखे हैं, संघर्ष का वक़्त भी देखा है, तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं एक-दूसरे के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि उसके लिए एक ऐसा उपहार चुनूँ, जो कि कहीं न कहीं हमारे जो स हमारा जो साथ रहा है और जो हमारी अच्छी-बुरी यादें हैं, उन सबको प्रतिबिंबित करे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा रिश्ता है, हमारी दोस्ती का रिश्ता, मैं उससे मेल खाता कोई एक श उसके लिए बहुत ही शानदार उपहार ढूँढूँ। और जैसा आपने भी कहा कि उपहार सिर्फ़ ऐसा कोई सामान नहीं हो सकता है, उसमें कुछ एक पर्सनल टच जिसे हम कहते हैं, उसमें वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तभी वो उपहार कहीं न कहीं उसे भी पसंद आएगा, और मुझे भी संतोष मिलेगा कि हाँ, मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ खरीदा, तो उसमें मेहनत की, और कुछ ऐसा खरीदा जो उसे भी हमेशा याद रहेगा और जो उसके भी दिल को छू जाए। लेकिन ऐसा मैं क्या खरीदूँ, मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। जी।
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी, मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी क्योंकि आपके बचपन के दोस्त हैं, तो आपको और भी ज़्यादा इस चीज़ की चिंता है कि जो भी आप उनको दें, तो अच्छा ही लगे, उनको खुशी दे, क्योंकि सिर्फ़ तोहफ़ा देना तो अ, इस अज़ वो नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, जो एक मीनिंगफ़ुल जो कहते हैं ना तोहफ़ा, बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने दोस्त के लिए इतना सोचते हैं, या चाहते हैं कि उनको आप दें, तो बहुत खुशी हो। अ, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप किस मौके के लिए अ, तोहफ़ा दे रहे हैं, उनका कोई जन्मदिन है या कोई अ, शुभ दिन, इस प्रकार के इस प्रकार का, जिसके लिए आप कुछ स्पेशल लेना चाहते हैं? उसपे थोड़ा-सा प्रकाश डालें।
जी, जी, बिल्कुल। दरअसल ना अभी मेरे दोस्त की शादी होने वाली है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ की उस अवसर के लिए एक तोहफ़ा खरीदूँ। और मैं आपको बताऊँ तो अभी कुछ समय पहले उसके उसकी सगाई भी हुई है मगर मैं कुछ ख़ास व्यस्तता के कारण उसकी सगाई में नहीं जा पाया तो वो काफ़ी नाराज़ भी था इस बात से, तो इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि मेरा तोहफ़ा तो बिल्कुल ख़ास होना चाहिए। एक तो वो मेरा दोस्त है इस नाते भी, इतना इतना बड़ा अवसर है उसकी ज़िन्दगी का उसकी शादी होने वाली है इस नाते भी और चूँकि मैं उसके सगाई में नहीं जा पाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही मौका है कि मैं भरपाई कर सकता हूँ। तो कोई ऐसा शानदार तोहफ़ा हो जो की सारी खलिश मिटा दे और उसे तब वो देखते ही उसे फिर उसके दिल को छू जाए। जो मेरे दिल में जज़्बात है उसके लिए जो हमारे दोस्ती के लिए मेरे दिल में सम्मान है, वो चीज़ें उस तोहफ़े से नज़र आएँ तो कुछ ऐसा मैं तोहफ़ा उसे देना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसका चुनाव कैसे करूँ ना ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। जी।
हुँ, हुँ। जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अ, दोनों इस अ, मिल के इसका समाधान निकालेंगे, इस समस्या का। अ, आपने बताया, आपके दोस्त की शादी होने वाली है और क्योंकि आप उनकी सगाई में नहीं जा पाए, तो थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा अ, ये है कि मैं कहीं न कहीं उससे एक तरह से उस चीज़ की भरपाई भी कर लूँ और उनका जो शादी का एक तोहफ़ा है, वो भी दे पाऊँ। अ, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो आपके बारे में कि आप अपनी दोस्ती को लेके इतना ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। तो आपने जैसा बताया कि अ, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, तो थोड़ा-सा ये बताएँ मुझे, आपका बजट कितना है या फिर आप थोड़ा ये बताएँ कि आपके जो अ, मित्र हैं, उनकी किन चीज़ों में रुचि या शौक है, जिससे कि मैं आपकी बेहतर मदद कर पाऊँ एक तोहफ़ा चुनने में?
जी, अगर मैं बजट की बात करूँ, तो अ, मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा ही तोहफ़ा खरीदूँगा। तो अ, मेरी मेरी कोशिश है कि अगर वो 15-20 हज़ार के अंदर वो तोहफ़ा आ जाए, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ बनी कि मुझे कुछ 5 हज़ार ऊपर भी खर्च करना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शादी है, वो ज़िंदगी में एक बार होने वाला उत्सव है <smacks lips> और मैं इसको मैं उस शादी को उसके लिए बहुत खास बनाना चाहता हूँ। तो इसीलिए बजट मेरा 15-20 हज़ार का है, लेकिन अगर मुझे 2-5 हज़ार ऊपर भी बढ़ना पड़े, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ।
हुँ। हुँ।
अगर मैं बात करूँ अ, उसके पसंद या उसके रूचियों की, तो हाँ, जैसा मैं जान जितना मैं उसे जानता हूँ, उसे अ, बाहर घूमना-फिरना काफ़ी पसंद है। साथ ही साथ वो अ, डिज़ाइनर क्लोथ्स का बहुत शौक रखता है। उसे वॉचेज़ भी, यानी जो घड़ियाँ हैं, वो भी काफ़ी पसंद है, वो जब भी कोई नया कलेक्शन आता है, तो वो हमेशा उसको बड़े चाव से देखता है और अ, कई बार खरीदता भी है, तो उसे घड़ियों का अ, कलेक्शन रखने का बड़ा शौक है। और मैंने तो बता ही दिया कि डिज़ाइनर कपड़े तो वो बहुत ही अ, शौक से पहनता है, उसे बहुत पसंद है। यही सारे शौक हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ। हाल ही में उसने अपना नया घर भी बनाया है, तो अ, और वो मतलब घर में वो तरह-तरह की चीज़ें जो सजाने की होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी कई बार मैं देखता हूँ कि बड़े शौक से वो उन चीज़ों को ढूँढता है, उन्हें फिर खरीदता है, अपने घर में सजाता है, फिर वो मुझे उसकी तस्वीरें भी भेजता है। तो इससे मुझे अंदाज़ा है कि उसे इस चीज़ का भी शौक है, तो जितना मैं उसे जानता हूँ, उसे इन चीज़ों ये चीज़ें उन्हें उसे काफ़ी पसंद हैं। जी।
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। सम समझ रही हूँ मैं आपकी बात पूरी और बहुत ही ध्यान से मैंने सुना, जो भी आपने बताया, उनकी रुचियाँ और शौक। अ, बिल्कुल, मैं इसके लिए आपको कुछ-कुछ सुझाव दूँगी, आप कोशिश कीजिएगा कि उन ओ उस उ उन चीज़ों पर अ, नि अ, निर्धारित आप अप उनके लिए उपहार अ, चुन पाएँ। अ, सबसे पहले तो मैं आपको वैसे तो पहले से ही पता है उनकी रुचियाँ और शौक, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा-सा और ध्यान दीजिए, उनकी बातों पे या अब आपके तो कई सारे ऐसे पल भी होंगे अ, क्योंकि बचपन के दोस्त हैं, तो अ, आपको तो सब कुछ ही अ, मालूम होगा उनके बारे में और भी चीज़ों पे के बारे में आइडिया होगा ही। लेकिन आप थोड़ा-सा और ध्यान दीजिए, उनसे अ, डायरेक्टली ना बोल के थोड़ा इनडाईरेक अ, इंडायरेक्टली कोशिश कर करिए जानने की, कि क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या अ, कोई ऐसी चीज़ जो वो लेना चाह रहे हो, पर ले नहीं पा रहे हों किसी कारणवश? और आपका बजट भी अच्छा-खासा है, तो बड़े सारे उप विकल्प हैं आपके पास अ, एक उपहार चुन चुनने के लिए। जैसा आपने बताया, उनको डिज़ाइनर कपड़ों का शौक है, तो आप उनको कुछ कपड़े दे सकते हैं या घड़ी ही बताया आपने, तो घड़ी ही आप देख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, मॉल्स में काफ़ी सारे विकल्प मौजूद हैं, तो अ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये थोड़ा पर्सनलाइज़्ड टच नहीं देगा, एक वो जो ख़ास तोहफ़ा आप देना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उनसे बात करके, आप क्योंकि बचपन के दोस्त हैं, तो कहीं न कहीं से निकलवा ही लेंगे उनसे कि उनको क्या भी चाहिए। शादी भी हो रही है उनकी, तो अ, आप हो सकता है, उनको कई सारी ज़रूरतें हो, तो थोड़ा-सा इंडायरेक्टली बात करके कोशिश कीजिए। और अ, जैसे आपका बजट है, जैसे आपने बताया 15 से 20 हज़ार, 1-2 हज़ार ऊपर-नीचे चलेगा, तो आप उसी बजट में जैसे आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं, कितनी सारी वेबसाइट है, उसपे अपना एक अ, वो ऑप्शन होता है फिल्टर लगाने का, अपना बजट का, आप वो लगाएँ और उसमें जितने-जितने विकल्प आ रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा आप शॉर्टलिस्टिंग करिए उस उस प्रकार से। तो आपको क्या होगा उस बहुत सारे विकल्पों में से नहीं चुनना पड़ेगा, थोड़े कम ऑप्शंस हो जाएँगे आपके पास, तो उस प्रकार से आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अ, आप जो-जो उनके शौक हैं, जिन चीज़ों में रुचियाँ हैं, उसमें भी थोड़ा-सा आप रिसर्च करें, थोड़ा-सा देखें, क्या उनको अच्छा लग सकता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो भी आप तोहफ़ा दें, महँगा, सस्ता, उससे कोई अ, फ़र्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दोस्ती इतनी अटूट है, बचपन की दोस्ती है, तो एक तोहफ़े से आपकी दोस्ती तो अ अ, की तुलना नहीं करी जा सकती। तो इतना आप परेशान ना होइए एक तोहफ़े को लेके, आप बस अप दिल से लीजिए, जो भी चीज़ लीजिए अ, ये मत सोचिए कि नहीं, मुझे उसको कुछ अलग ही देना है, कुछ ख़ास ही देना अ अ, क्योंकि आप लोग इतने अ, समय से एक-दूसरे को पहचानते हैं, तो अ, वो मैं इतना भी जानती हूँ कि वो कोई आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा के बैठे होंगे किसी चीज़ के लिए, वो आप अपने प्यार से देना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस आप ये सोचिए कि मैं दिल से दूँगा, जो भी दूँगा और इ इतना मतलब अपने ऊपर अ, तनाव मत डालिए इस चीज़ का। एक तोहफ़ा ही है, आपकी जो दोस्ती है, वो ज़्यादा मायने रखती है। और थोड़ा-सा अपना बजट तो आपने बताया ही है कि क्या है, उस हिसाब से आप ऑप्शंस अ, देखिए, ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन देखिए, काफ़ी सारे हैं। घड़ी दे सकते हैं आप अ, और आपने बताया उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो घूमने के लिए कई सारी चीज़ें जैसे अगर उनको पहाड़ों में जाना पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है, तो उस हिसाब से आप कोई उनको जूते दे सकते हैं, ट्रैकिंग शूज़ दे सकते हैं। और इसी प्रकार से आप और सोचिए, थोड़ा-सा अ, लिस्टिंग करिए, थोड़ा आप अपना उसको डायरी में लिखना शुरू करिए, क्या-क्या मेरे दोस्त को अच्छा लग सकता है। और बिल्कुल मैं आशा करती हूँ, आप बहुत ही जल्दी ढूँढ़ पाएँगे अ, उनकी मस मनपसंदीदा चीज़।
जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी वाक़ई। आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया और सही कहा आपने, कि हमारे अ, दोस्ती की जो अ, सीमाएँ हैं, वो एक तोहफ़े से तय नहीं हो सकती। अ, और बिल्कुल आपने जो कहा कि मुझे किस तरह के विकल्पों के बारे में विचार करना चाहिए, मैं ज़रूर सोचूँगा। बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे सुझाव के लिए।
बिल्कुल। जी। आगे के लिए भी आपको कभी कोई मदद चाहिए, मैं यहीं पे मौजूद हूँ और आशा करती हूँ, आप इस दुविधा से जल्दी बाहर आएँ। धन्यवाद।